Correct kasi, sa totoo lang agree ako sa sinabi mo kasi ano, eh, parang yun nga, why hold on pa 'di ba? Pero, yun na nga wala wag wag din tayong one-sided kung kasi may mga cheater din naman na or may mga nagloloko sa relasyon na kapagka natauhan sila, parang nagbabago naman. So sa tingin mo 'no, may mga senyales ba na puwedeng mapansin bago mangyari yung ganiyan panloloko, ganiyan? Parang may ano tawag dun, may hint ka ba, ganon?
Hmm. Wan Oo, parang, ano hi magiging matamlay yung relationship niyo, yun 'pag magkasama kayo nasa cellphone lang siya, o kaya parang hindi siya nakikipag-eye-to-eye or parang na umiiwas siyang makipag-usap, ayun.
Mm. Ah. Ay oo, totoo yan. Mm. <smacks lips> 'Tsaka parang ano 'no a addition to that 'no parang nanlalamig din siya sa 'yo yung yung mga dati niyang ginagawa na sop super care, super chat, super update, ngayon hindi na. 'Di ba so, physically talagang ma-a-assess natin kung, eto ba ay may iba na 'di ba, yun ba ganun yung parang papansin mo siguro may may kakaiba sa taong 'to, eh, parang may nangyari na
Mm.
Kumbaga parang baka nilolok ka kasi nag-iisip ka talaga ng ganon lalo na pag nararamdaman mo na 'di ba na may nagbago yan, 'di ba? Yes, oo.
Oo. <chuckles> Nanlalamig na, ganun.
Ayan.
Parang ano ka nalang maghihintay ka nalang, eh, parang kung minsan ayaw din kasi talaga nilang sabihin, eh, kaya maganda din minsan na kumprontahin, eh, kaya lang hindi ko pa kaya, ganon kaya siguro nandoon ako sa point na nag ano palang papalamig pero yeah, darating naman yun.
Yes. Kumbaga ako dahil nga matagal na yung relasyon sa husband ko
Hmm.
siyempre wala naman nang susunod sa yun nga wala namang pero yung mga previous relationship ganiyan. Alam ko din naman talaga nararamdaman kasi yung babae kasi para siyang may power na instinct, alam mo yun, yung bang 'pag siya kinutuban 'di ba parang 90% totoo yung kutob na yun, then kailangan mo nalang mag-isip ng mga <tsk> pruweba or maghanap ng mga pruweba, 'di ba?
Oo.